計量カップみたいのあるじゃないですか？うん、あれはね、2セットか3セットぐらい持ってるかな？
ああ、はい。 分かります。はい。ね。
うん、あ、そうですか、なんかね、あれってそういうもんなんですかね？なんかこう
あの、なんかね、あの、少し量るのにちっちゃいものをとか、で、え、で、あの、中ぐらいのものがあって、中ぐらいのね、あの、200ぐらいのものを量りたかったら200に変えてね。でもそれではちょっとね、あの、入れるのがめんどくさいんで、なんかいちリットルとかあったりとかね、そうしちゃいます。
そうなんです。 そんぼんもうなんです。 うん。 そうなんです。で、意外にあれってちょっと、嵩張ったりするじゃないですか、なんかそうなんですよね、で、あれも、ま、確かにこう、そうですね、あの、いわゆる液体をす一回入れてしまった後に、こう粉とかを量んなきゃいけなくなった時のためにそうなんですよ。もう、こう、にセットあると便利っていうこともあって、なかなかそう、もう1セットの方ね、捨てたりとか処分っていうのができなくてとか、ぬん。うん。
嵩張りますね、確かにね。うん。 あ、ず分かります分かります。はい。 うんうん。 そうですよね。 分かります。うん。ね、またそれを洗って拭いて粉を入れるっていうのもめんどくさい作業なんで、ね、それならばちょっとふたつあった方がいいかなって思っちゃいますよね。
うん。そうなんですよ。で、ふかいん、そう。 そうなる。ね、こう、ふ拭いたりしなきゃいけないじゃないですか。ね。ああ、いや、もう分かっていただいてすごい嬉しいです、なんかこう、うーん。で、意外にこうなんか、ま、うーん、2つも必要あるの？って、一見思いがちなんですけど、これがね、やっぱり必要なんですよね、そうなると。ね。
そうですそうですそうです。うんうん。 はい、分かります、とっても。 そうなんですよね。そんなね、あの、めちゃくちゃ毎日使うわけではないんですけれども。うーん。でもね、あの、なんだろう、この手間とかね、拭くのとか考えたならば、ま、2つあったが便利だろうし、お玉だってね、なんならみっつぐらいあっても、その、あの、おお味噌汁に1個使ってたりとか、ね、違うものにひとつ使ったりとかね。
うん、とうなんです。 うん。 そうなんです。 うん。 あ、そうですね。そんであとはもういっこ、ね、カレーに使ったりとかってありますよね。うん、そうなんですよね。いや、わかっていただいて嬉しいですね、なんか。うーん。
そうないうん、あるんで。 めちゃくちゃ分かります。あの、うん。揃ってるって、うん、変えたくなるのも分かりますしうん。
どうほう。 おなんです。なんで、同じをこう、1つの用途のものをこう、いくつか持ってしまうっていうところはね、確かにあって。ね、ですね。あとなんですかね、こう不必要なものってどうやってこうね、見極めるのがいいのかっていうのは、すごいそこでやっぱり迷ってしまうんですよね。
うーん、確かにね。 うーん、でもそれであれですか？ま、2つ、3つあるにあることにあるあるとおっしゃったんですけれども、それってやっぱり、あの、1つにしたらすごく困っちゃうんで、ま、2つ、3つあるとは思うんですけども。
ええええええ。 うん。